Hindi hindi ko sure kasi buntis yun na na punta sa'min dito ay hindi ko alam kung anong age talaga niya. Pero, ah, ano na siya, senior na. Yung sa'yo ba?
Ah. Ah. Ah. Ah, yung aso namin, ah ah ah, 6 na taon tapos yung pusa, ah, ilang taon. Oo parehas silang lalaki. <giggles>
Mm. Oh. Ah, yung yung sa'kin yung aso ko pu puro babae. <giggles> Opposite oo. Magkaiba tayo. May pusa din ako dati kaso ano, senior na na
Ay kaya, kasi 1 buntis. Ah.
na pumanaw na siya.